Cara verifikasi sebenarnya, mmm, paling aman gitu ya, eee, verifikasi 2 langkah gitu ya, eee, cuman ternyata juga ini ada celahnya juga, kalau misalkan verifikasi 2 langkah dikirimkan lewat nomor, eee, bisa aja kan, eee, nomornya emang udah dipegang orang lain atau mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa, eee, orang lain ngebobol apa aja yang masuk dari nomor tersebut. Jadi menurutku tetep verifikasi 2, langkah cuman dibikin variasi aja sih, eee, kayak misalkan lewat email iya, lewat, eee, nomor nomor telepon iya, sama mungkin kalau aku ya, eee, ini udah terbukti sih, eee, aman banget kan, aku pakai Google Authenticator ya, eee, itu tuh verifikasi 2 langkah, tapi pakai 3rd party, ada aplikasinya gitu, itu semua akun yang menurutku ini penting, eee, nggak bisa dibobol orang lain gitu ya, harus aku aja yang ngerti, aku, eee, masukin Google Authenticator, eee, jadi setiap 1 menit itu, eee, di aplikasinya itu ada ngebuat, eee, kode baru 6 digit ya. Jadi, eee, jadi setiap 1 menit itu, s eee, cycle-nya, jadi setiap 1 menit berubah. Jadi otomatis kalaupun ada orang yang mau, eee, berbuat jahat, ngebobol mungkin, eee, secara teknis setidaknya lebih aman gitu. Sama, mmm, ini tuh lebih mending daripada kayak cuma mengandalkan, mmm, tadi ya, nomor handphone gitu, eee, terus ju kode OTP gitu, itu sebenarnya aman juga gitu, eee, tapi mungkin daripada lewat SMS, mending masih mending lewat WhatsApp sih, karena kan WhatsApp udah jelas ya, eee, di setiap chat bagian luar tuh, kayak pesan terenkripsi gitu, itu kan lebih aman, gitu.
Iya. Mmm, oke. Oh. Oke, iya. Iya iya iya. Oh. Oke. Mhm, iya. Oh, oke. Kode OTP gitu ya? kode OTP mhm, itu m Oke. Mhm mhm. Oh, ngerti, Kak. Iya. Iya iya iya. Wah, ini thank you banget, Kak, jadi dapet wawasan baru gitu ya, Kak, tadi soal variasi ve eee, langkah verifikasi gitu ya, dibuat lebih variatif dan kalau bisa authenticator itu penting ya, Kak? Untuk menghindari, ya itu dia, karena dia update terus tadi ya, Kak? Yang Kakak bilang setiap 1 menit gitu, ya. Mhm mhm. Nah, Kak, kalau untuk manajemen akun nih, Kak, kayak misalnya penyimpanan, eee, apa manajemen password, penyimpanan itu kan, eee, Kakak ada langkah khusus nggak sih, untuk membuat dia lebih aman gitu, misalnya apa ya, ya untuk, eee, dia nggak pertama nggak hilang jejaknya gitu kan, kita masih tetap <chuckles> Kak, itu ada nggak cara-cara yang Kakak gunakan ya?
Benar. Bener bener bener.